بُصّي، هاقول لكِ على حاجة، هو بالجزئية دي طبعًا أنا متفهّمه على فكرة مشاعرِِك م يعني بجد متفهّماها أوي وفاهمة ال ال ال ال يعني زي ما تقولي كده إيه، إيه اللي بيوجعِك لمّا بتحسي إن الحاجات دي هت ه هتبعد أو كده، بس يعني افتكري دايمًا إن الذكرى في قلبِك أنتِ، يعني إن أنتِ ذكراه آآ، ال ال سواء بقى الِلبس ده يخُصّ والدِك أو كده آآ، لأ الذكرى عندِك في قلبِك، ممكن تحتفظي بقطعة واحدة بَدَل ما يكون عندِك كذا قطعة، قطعة واحدة تحسي إن دي أكتر قطعة مثلًا فيها ريحتُه، آآ، أكتر قطعة مميزة عندُه، أكتر قطعة كان بيلبسها، أكتر قطعة كان آآ، بيحبها، ممكن تحتفظي بدي لوحدها، وزي ما قُلت لكِ إن أنتِ إيه آآ، ترُوحي مثلًا لحد متخصِّص في إن هو يحيي الحاجات مرّه تانية، إن هو مثلًا لو فيها قَطْع فيضبطها لكِ، آآ، لو فيها زراير ما مش عارفة مش موجودة يحُطّ لكِ زراير جديدة، يكويها ويطبَّقها ويحُطّها من غير من غير ما تتغسِل يعني، بحيث إن ريحتُه تكون جواها عادي زي ما هي، بس مجرّد إن هو بس يهندِمها، وبعد كده تفضلي محتفظة بيها، أمّا الباقي بقى، يعني أنا برضه عايزة أعرف منِّك يعني ممكن آآ، تفكّري إن هي تدّيها ال بالنسبة لِك الأفضل إن أنتِ تديها لحد مثلًا من الأُسرة، والَّا توّزعيها بقى ك يعني إن أنتِ يعني أكِنَّها خلاص راحت لحد.
آه. معاكِ حق، آه. الله على بُصّي، هو أساسًا كلامِك أساسًا في فكرة إن أنا مثلًا، آآ، يعني أتعلّق بأهم حاجة و وآآ يعني أنضّفها بشكل من الأشكال بحيث برضه ما تفقدش ريحتها، أنتِ بتقوليها كده وأنا حاسة إن قلبي كده بيرفرف من ال الراحة اللي جَت له لمّا قُلتِ الكلام ده، أنتِ بتقولي كلام جميل، وبيخليني أبقى مبسوطة ومرتاحة، وال ال الحُزن والضيق اللي أنا فيه من فُقدان الحاجة، يعني عارفة شِبْه يعني راح من كُتْر ما أنا حسيت إن إن فيه حد حاسس معايا وبيكلّمني ويقول لي إني أنا مقدّر اللي أنتِ فيه، يعني على الأقل فيه حد يعني، آآ، معايا في الخط، يعني مش محسِّسني إن أنا يعني مختلفة عن الناس، وإن أنا باعمل حاجة يعني فيها تعلُّق بشكل م زيادة أوي يعني، فبجد الكلام دَوَّة طَبطَب على قلبي كتير وريّحني، آآ، إنّما بقى الِلبس ال ال هو يعني ممكن أطلّعُه، آآ، مش جاي على بالي أبدًا إن أنا ممكن أدِّيه لحد بعيد، وممكن بنت أختي، بس برضه خايفة إن إيه، إن هي مثلًا ما تحافظش عليه يتقطَّع كده، يعني يعني فكرة إن أنا أخليه موجود كده وأفتكر بيه بالنسبة لي أحسن بصراحة.
صح. دي حاجة تسعِدني جدًا.